ああ。
<chuckles> そゆ時でも、リラックスできますしね、うん。
はい。 ああ、そうですね、私も、結構なんか、普段はなんか、こう、テレビ消したりして、無音で、なんか、やっぱ、本読んだりとか、あとちょっと、目つぶったりとか、ね寝たりとかってすると、結構もうそれだけですっきりしちゃうんで
うん。うんうん。 <clears throat> あ、はあ。うん、うん。 そうですね。ん、はい。
はい、なんか自分自分の、その、処理次第でも、なんかストレスって別にこう軽減はい。
うんうん。解決できますよね、ふん、うん。そうそう、なんか見慣れた風景でも、見てぼーっと見てると、その時間、とんかでも、あの、結構リラックスできて、ああ、ほホッとしたなみたいな感じ、自分でありますよね。うんうん。うん、ううん、無理に我慢することもないし、なんか、ちょった工夫で、まあ、あの、食べるの、だったら、なんか甘いものをちょっと食べてもいいし。うんうん、そうですよね。うーん。なんか逆にちょっと、あの、片付け仕事、洗濯をちょっと片付けた後に、ちょっとリラックスしたりとか、そういうのありますね、ホッとして、あ、片付いたみたいな、そうゆうのはありますけどね。
うん。 はい。 はい。 うーん、はい。ありますね。そう。昔、ん はい。 うんうん。 あ、ね、ちょっと好きなものを食べたりとか、はい。 うん、うん。 あ、は、はい。あ、分かります、そうなんか なんか、私も普段やらない掃除とかをちょっと、いガーッてやったりすると、なんか綺麗になって、ちょっとすっきりしすっきりしたってゆう <chuckles> のもありますね。
うん、ふん。 うんうん。ああ、そうですね。 うんうん、そうですね、そんなストレス解消もありますよね。
ありますね。なんか綺麗になるし、ちょっと自分もすっきりしていいいことのしかないな、みた <chuckles>
うん。 あ、うん、ふんふん。そうですね、ああ、やったみたいな、終わったぞみたいなね。あ、ね、そうですね、色々ありますね。今日は、いあの、色々、あの、聞かせて頂いてありがとうございます。
う、そうですね、はい。 はい。 あ、こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
はい、私も楽しかったです。じゃ、失礼します。
はい、あ、失礼します。

はい。
で、ちょっと思い出したんですけど、あのあの家の近くに、ちょっとしたでっかいショッピングモールがありまして、そん中に、あの、最近発見したんですけど、あの、何だったかな、宇宙体験を兼ねてできるマッサージみたいな、あの、無人のマッサージなんですけど、普通のなんか椅子型のこう、もみもみするんじゃなうん、触らずにマッサージするんですかね、あれ。それがなんか旅館のわつみたいになってるんですよね、それが。
はい。 はい。 はい。 はい。 うん。 ああ、はいはい、ありますね。 あの、自分であれすよね、椅子に。<chuckles> 人に揉んでもらうんじゃなくて、椅子に座ってっていう。
はい。 そう、あの、よく、あの、チェア式の椅子に座るとこうもみもみして、なんか首のところとか、揉んでくれるのありますよね、コイン、お金がいくらか入れると。あれではなくって、なんか、あの、そのカプセルみたいなのに入ると、そこで、あの、宇宙体験を兼ねて、あの、マッサージが出来るみたいで、だからなんか、手手の揉み方とは多分違うんですよね。
ですね。 はい。 はい。 ああ、はい。はい。え。 あ、おお。 ね、なんか画期的な。 うーん、むな、あれですもんね、あのさん酸素カプセルみたいな、なんかそういうのは入ったことあるんですけど、それとマ
なんかそれがすごく あ、そういうものに近いかもしれないですね。
それとマッサージをこう合わせた感じなんですかね？
はい。それであたしなんかいくらだったかな、何百円かでできるんですけど、いつもなんか ができてるみたいで、あの、その たくさんあるんですよ、すごく。ね、2階と3階ぐらいにばーっと横にいっぱい並んでるんですけど、待ってる、横でま座って待ってる人がいて、あなつ、すごい人気なんだなと思って、私もやってみたいんですけど うまで、待ってまでやろうとか思わず、まあ、きなり
はい。 ああ。 はい。 ええ。 はい。 はい。 へえ。 ふん。うーん、そうそうですね、待ってるとまた疲れちゃうんすね。
疲れますよね、待ち時間で。でも、ま、あつが出たらやってみようかたぐらいうーん、感じでは思ってるんですけど、そういった
うーん。 ああ。 でもに人気ってことですね、待ってる人がいるってことは。うえ、うえ、う
うん、そうなんですよね。で、なんか待ってる人もおばさんとか若い人とか色々いて、なんか気持ちいいのかなと思って。「どうなんですかね？」って聞いてみたい気分なんですけど、見知らぬ人に聞くのもなんのんですね、聞いたことはないんですけど、すこさくそれは興味があるんね。
ああああ。 <chuckles> そうですね。<chuckles> うーん。 え、はたしもそれは初め、え、聞きました、そんなのがあるっていうのは。
まあ、私もあの何回もそのショッピングモールには行った あるんですけど、初めてそうそういうものだっていうこと気が付いて、なんか は出てて、で、諦めてから、すごく興味が湧くんですけど、何回か通ったんですけど、やっぱり何回も間違えてるので。やったことは一度もないんですが。
うん。 はい。 はい。 うん。はい。 はい。 ああ。 そうなんですね。うーん。
ねえ、ストレス、なんかちょっとしたことで発散できますよね。
はい。